Aku minta, kembaliin uangku, Kak.
Oh iya jelas, Kakak, kan masih di restorannya ya? Kecuali udah di pulang, itu dia. Terus gimana tuh?
Bener bener banget. Mhm mhm mhm. Tapi ya, eee, nga selain selain itu ya, Kak, aku tuh pasti bakal kalau marah sih kayaknya iya, marah, tapi nggak yang gimana-gimana gitu sih. Lebih ke ngasih tahu mereka, kalau lebih iya, kalaupun emang ada bahan-bahan yang sebagian orang gak bisa makan itu, gak apa-apa jujur aja gitu loh. Kalau udah kayak gini kan, mereka yang kena masalah. Belum nanti kalau sekarang ya orang kan bisa mem-viralkan, viralnya itu bakal cepet banget, mhm. Jadi, cepet juga tuh jatuhnya, gitu, kasarannya.
Iya. Nah. Betul. Nah, iya. Betul betul banget, heeh. Ya ya ya ya. Oke. Iya gitu, kasihan kan malah kan, eee, karena sudah bisnis sudah bangun, eee, lebih baik memang jujur aja gitu. Kayak transparansi itu kan penting ya, untuk, eee, baha untuk apa pelanggan gitu ya, terutama restoran gitu ya. Karena kan, eee, kita harus tahu nih, bahan apa nih? Jangan sampai bahan yang berbahaya yang dipakai, itu karena kan makanan, makanan langsung ke mu mulut, langsung masuk ke badan gitu. Itu kan kalau ada a bahan yang berbahaya, waduh, bahaya juga gitu, heeh, gak
Mhm, Bener! Betul betul banget. Mhm. Bener bener kok. Mhm mhm. Betul. Mhm. Betul! <laughs> Setuju, mhm? Ya iya, efeknya ke badan-badan kita juga.
Betul banget! Kayak gitu sih, Kak. E mhm, nah nah, ya memang iya, betul!
Mhm mhm. Makasih banget loh ya, Kak, eee, soal makanan ini emang perlu hati-hati ya, kita kedepannya. <laughs>
Mhm. Nah, betul banget jangan sampai kita, eee, jadi korban gitu. Ya mungkin itu aja sih, Kak, terima kasih banyak loh, Kak, ini infonya. Mari!
Betul betul banget. Mhm mhm, iya!

Eee, emang ma isunya sama tuh tukang bakso, tapi emang udah lama sih, heeh katanya menggunakan
Oh, oke. <chuckles> Heeh.
daging yang tidak seharusnya gitu. Daging-daging memang sama-sama kaki empat, cuman yang satu kecil gitu, heeh, dan dan ini apa namanya, eee, mulutnya maju gitu seperti itu, eee, daging-daging. Iya begitu. Nah, "Oh, bener enggak sih?" Gitu. "Eee, ini bakso ini pakai itu ya, <snorts> waduh bahaya banget itu kan binatang kotor," gitu, Kak, dari tempat dia tinggal aja udah kotor dan segala macamnya gitu. Nah, cuman rasanya kita kan enggak tahu apakah, eee, daging ini sapi apa daging yang lain gitu. Kalau mungkin kalau sapi sama ayam kan kita udah familiar ya jadi kita tahu nih, "Oh, nih campuran ini nih, campuran sapi sama ayam," udah tahu gitu kan, karena kan bas bakso yang, eee, harganya miring kan biasanya campurnya ayamnya lebih banyak gitu tuh. Ini sudah bisalah rasain itu, tapi kalau daging yang
Oke, hmm. Iya, bener. Oke. <chuckles> Apa tuh? Mmm, oke. Mhm, hmm. Iya iya. Mmm, hmm. Bener bener. Betul, hmm. <laughs> Iya bener bener banget. Iya, teksturnya beda ya? Ayam, betul. Heeh. Bener bener. Mmm, hmm.
ini pengerat ini kan, "Ah, bener enggak ya?" Kita enggak tahu gitu, heeh. Ya udahlah lebih baik tidak gitu, akhirnya kita menghindari hal-hal yang kayak gitu, seperti itu. Nah, kalau menurut Kakak nih, eee, heeh, apa, kalau Kakak nih pernah seandainya nih pernah makan di tempat yang tadi tuh yang apa tukang bakso Kakak itu tuh. Itu akan merasa kecewa atau marah enggak sih, ketika tahu? Oh gitu.
Heeh heeh. Bingung ya? Mmm, hmm. Iya benar. Benar sih. Mmm, hmm hmm. Tapi emang Heeh heeh. Iya iya. Mmm, hmm, mmm. Pasti, Kak. Hmm, pasti banget. Karena kebetulan nih kalau, eee, sempat kumakan ya ada nih, Kak, tapi bukan bakso, eee, lebih ke kue kue tart. Jadi hmm, bener. Kue-kue kayak gitu, eee, bisa dibilang kurang lebih citranya dia tuh sama kayak yang tadi yang resto yang Kakak omongin tuh yang sosial media, mmm. Jadi memang dia sudah, eee, seterkenal itu ya dan se udah lumayan lama juga dan banyak pembelinya dari, eee, mereka-mereka yang apa ya, ya mungkin ada larangan tertentu gitu kita bisa bilangnya.
Mmm. Oke, apa tuh? Oh, ya. Oh, kue tart. Iya iya iya iya, mmm. Oke, betul. Mmm. Oke. Heeh. Oh, iya. Betul.